Hông thể nào dừng lại giữa chừng được ấy, mình phải xem cho xong tập. Mình là kiểu vậy, cho nên nếu mà là m phim hay sách thì hông thể nào mà xem vào buổi sáng được sự.
À. <laughs> Đúng rồi. Mình hiểu, mình hiểu. Thế thì không biết là bạn thấy cái thói quen nào quan trọng nhất, ừm, ừm, buổi sáng mà bạn nhất định phải giữ?
Ờ, mình theo mình thì chắc là tập thể dục, nó nó chỉ sau đánh răng thôi, đánh răng với rửa mặt thì chắc chắn là ai cũng phải làm rồi, tập thể dục thì là thói quen.
Thể dục, ừm. À. Thật ra thì mình thấy một số người, người ta cũng kiểu là người ta không đánh răng rửa mặt mấy đâu nhá. Kiểu là, người ta có thì cũng chỉ là súc miệng với là rửa mặt thôi, tại người ta, kiểu, không thích những cái hóa chất ấy. Mình biết một vài người họ như thế và răng họ vẫn OK. <laughs>
Bản thân mình thì tại vì, ờ, cái da của mình thì nó bị cái gì ấy, nói chung là nó bị, à, có vấn đề. Cho nên là mới
À, thế nên phải giữ, đúng không? Thế nên phải giữ cái thói quen đánh răng không nó sẽ hỏng, đúng không? Ừm.
Còn phải là tập thể dục, thì tại vì cơ thể của mình cũng, a, bị đau tim nữa, mình có vấn đề về tim, cho nên là mình cũng phải tập thể dục.
À. À! Thế không biết là bạn tập thể dục là ngoài chống đẩy ra như bạn nói lúc đầu ấy, thì bạn còn, à, à, tập cái bộ môn nào khác nữa không nhỉ?
Ừm, đâu. Nếu mà chỉ xét riêng mà sáng sớm mới dậy thôi thì mình nghĩ là chỉ có gập bụng, tại vì nó chắc là nó cũng giống chống đẩy, cái bụng tốn cái không gian y chang mà nó cũng cái động tác nó cũng chả khác gì mấy. Ngoại trừ cái một cái là
À, gập bụng thôi à? À. Nó nhạy như nhau, đúng không? <laughs>
Ừ, một cái là mình nằm, rồi mình
Đang bao nhiêu cân nhỉ? Không biết là bạn đang bao
Lắm rồi mình cũng hông xem lại, nhưng mà mình thì nghĩ mình tầm 70-75 á.

Đúng vậy đấy. Nhắm mắt, mở mắt, đánh răng, rửa mặt, rồi tập thể dục một chút, xong rồi thay đồ và đi làm.
À. Tập thể dục à? Thế thì không giống người bình thường mấy đâu. Người bình thường là mấy ai có tập thể dục. <laughs>
Mình nghĩ là người bình thường người ta cũng sẽ tập thể dục bằng cách này hay là cách khác thôi. Mình thì tập thể dục đơn giản, sáng dậy, hít đất hít đất vài cái xong rồi đi làm.
Ừm. À, hít đất à? Thế là chịu khó đấy. Thế mình nghĩ là bạn thuộc top 20% đấy chứ. Mình thấy giới trẻ Việt Nam giờ là dậy xong rồi nằm trên giường rồi chán ra, xong bắt đầu mới đi đánh răng, rửa mặt, xong bắt đầu đi làm luôn đấy. Thế thì không biết là sau khi bạn thể dục xong ấy, thì bạn sẽ làm gì?
Tại vì Ơ, tập thể dục xong thì mình cũng sẽ thay đồ và mình đi làm thôi. Mình là cái người không ăn sáng, mình chỉ uống sữa thôi. Mình chỉ uống sữa thay bữa sáng thôi.
À. Ủa, không ăn sáng à? Ồ, thế bạn giống mình nha. À, bạn uống sữa như thế lại khác mình rồi, mình lại không ăn con gì hoàn toàn trong bữa sáng cơ, chắc chỉ có uống nước. Đấy. Xong nếu mà cần thiết thì sẽ làm thêm một cốc cà phê. Không biết bạn có uống cà phê không?
Thế thì đói lắm. Cà phê thì mình không hợp, mặc dù mình đã từng làm trong quán cà phê nhá. Mình đã từng làm nhân viên pha chế và phục vụ rồi, nhưng mà mình không hợp cà phê. Thì không thích
À. Thế mà không hợp. À, tại sao nhỉ? Không biết tại sao bạn lại không hợp cà phê nhỉ?
Mình nghĩ là mình chỉ không thích cái, ơ, vị đắng của cà phê buổi sáng thôi. Nếu mà cà phê sữa đá thì may ra mình còn có thể uống, gọi là, nửa ly.
À. OK, đúng không? Chứ không phải là, kiểu là, tại mình uống vào xong mình bị đau bụng hay gì đâu không, mà, kiểu, mình không thích cái vị của nó thôi nhỉ?
Ừ. Nó nó khác ở chỗ là cà phê pha vị thì mình không uống được, nhưng mà cái gì đó pha thêm vị cà phê thì mình lại có thể uống và ăn được, nó thần kì ở chỗ đấy.
Ừm. À, rồi, rồi, rồi. Ý là cà phê cốc thì, kiểu, nó đắng quá mình không thích, đúng không? Nhưng mà thêm cái vị ngọt này hay cái vị gì đấy nó dễ chịu vào sẽ uống được, đúng không? Thêm sữa chẳng hạn. Ừm, rồi, rồi, mình hiểu, mình hiểu. Thế thì không biết là bạn có muốn thêm hoặc là bỏ cái, ờ, gọi là, cái hành động nào vào buổi sáng không? Kiểu, thói quen ý, bạn có muốn thêm thói quen nào hay là bỏ cái thói quen nào vào buổi sáng của mình không?
Ừ. Đúng rồi.